सही कह रहे हैं आप। ये हम लोग के लिए कम से कम एक बहुत ही खुशखबरी था कि चलिए रोड, वोड बन गया है और वही रोड ख़त्म होके अभी 1 हफ्ता हुआ था कि उतने में ये हॉस्पिटल का एक निर्माण हो गया है। अब ये जो हॉस्पिटल है, इसमें पहले क्या होता था देखिए कि आज देखिए जो छोटी-मोटी आपको जो भी समस्याएँ होती थीं अ, वो तो अ यहाँ पे हॉस्पिटल में काम हो जाता था। परंतु होता ये था कि अगर ज़्यादा बड़ी कोई दिक़्क़त आ गई है, तो लोगों को जाना पड़ता था कि आस-पास थोड़े और मतलब 3-4 घंटे में एक शहर है अ, वहाँ पे हम लोग को जाना पड़ता था। तो अब इसके निर्माण के बाद अब हुआ ये है कि वो समय बच गया है, लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ों के वजह से मुझे लगता है कि अ, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अ ये
जी। हाँ, हाँ। जी। हुँ। जी, जी। हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये जो चीज़ें आती हैं, ये हरदम इंसान के जो एक ची कमजोरियाँ होती हैं, आप बोल सकते हैं जैसे कि आप बता रहे हैं इलाज का कुछ दिक़्क़त हुई। कई बार ऐसा होता है कि लोग बच सकते होते हैं मगर उनको अगर समय पर इलाज मिल जाए। तो ये जो चीज़ आपकी तरफ़ आई है हमें बहुत अच्छा लगा जान के कि बहुत अच्छी चीज़ है। उसी तरीक़े जैसे हमारे अपनी तरफ़ की बात करूँ तो हमारे यहाँ भी जो रोजगार के चलते हुए बच्चे या फ़िर बड़े लोग दूर-दूर जाते थे, शहरों में जाके बस जाते थे। उसके चलते हुए जब उस अ, रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण चालू हुआ है, तो उसके चलते हुए जो रोजगार बच्चों में भी आया, रोजगार लोगों को मिला। तो अब लोग क्या है कि लोग दूर नहीं जाना चाहते हैं, लोग अपने घर परिवार के साथ हैं। उनको काम हुआ तो वो सुबह चले जाते है, कुछ अर्ज कुछ ज़रूरी काम हो गया तो वो कम से कम आ सकते हैं। तो, ये जो चीज़ें आती हैं आपके आस-पास में, ये चीज़ें मुझे लगता है बिल्कुल हर जगह पर होना चाहिए, अस्पताल की बात है तो अस्पताल भी। उस पे भी हम लोगों के यहाँ पर काम चल रहा है, वो अस्पताल है मगर क्या है उतना बड़ा नहीं है। तो ये अगर ये अ, ज़रूरी रोजगार बनाना और आपका इलाज का काम करना कुछ ही बहुत चीज़ें हैं, अगर ये अ, हर इलाके में उपलब्ध ना रहें मगर कुछ-कुछ दूरी पर उपलब्ध भी रहें, तो लोगों का बड़ा आसानी हो जाती है जीवन में।
उ, जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी, सही कह रहे। हुँ। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। अरे वाह! हुँ। सही कह रहे हैं। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा! हुँ। सही है। हुँ।

बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये सब चीज़ों की उपलब्धि बहुत ज़रूरी है और देखिए जो लोग होते हैं ना, आम जनता जो होती है वो सरकार से बहुत ज़्यादा या बहुत अ, अजीब-अजीब चीज़ों का मतलब माँग नहीं करती है। जनता वही माँगती है, जिससे उनको अ, सही में फ़ायदा हो हाँ, जो आवश्यक हो। अब अगर आवश्यक चीज़ों में भी अ, ये वाली समस्या आ गई है कि, आवश्यक चीज़ों को भी अगर सरकार पूरी नहीं कर पाती है तो वो कहीं न कहीं अ, सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि कमी है और सरकार को इस चीज़ पे काम करना चाहिए, आपको लगता है?
जी। हाँ। ज़रूरी होता है। जी। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। हाँ, देखिए बिल्कुल ये चीज़ की ज़रूरत है, अगर सरकार इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है कि आपको इस उनको इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि, ज जिसकी वज़ह से हम आज खड़े हैं, जिसकी वज़ह से हम आज चल रहे हैं, वो हमारी जनता ही है और आपने जैसे खुद बताया कि जो जनता की जो नीड है, वो बहुत नॉर्मल सी नीड रहती है। लोग बोलते हैं ,रोटी, कपड़ा और मकान, बस इतना ही उनको चाहिए होता है, कि आप उसमें इतना चीज़ों को मदद करवा दीजिए। अस्पताल है तो उनको बड़ा आसानी हो जाती है, महँगे अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता है, तो अगर सरकार इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान दे कि नहीं, जितना हो सके आप लोगों के लिए भलाई में काम कीजिए हालाँकि सरकार अपने तरफ से जितना हो रहा है, उतना काम कर रही है, मगर ऐसे भी सुनने में आता है कि अब डॉक्टरों की डॉक्टर कहीं भेजा गया कि आप जाके वहाँ पर आज ड्यूटी है ड्यूटी है 4-6 घंटे की और वो ड्यूटी कर रहे हैं 2 घंटे की, बाकी के 4 घंटे वो अपने क्लिनिक पे बैठते हैं तो ये सब चीजें गलत हैं, ये मुझे लगता है लोगों को कम होना चाहिए।
हुँ। जी। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। हाँ। ये तो है ना ये